ค่ะ พอดีว่าตอนเนี้ยนะคะ เรากำลังเจอกับปัญหาที่รู้สึกว่า ค่อนข้างเป็นปัญหาที่หนักของชีวิตเลยล่ะค่ะ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะ เราอะไปตรวจสุขภาพมาค่ะ แล้วปรากฏว่า
อืม ครับผม อ๋อ อืม
ค่าเลือดอะค่ะ มันไม่ค่อยดีเลย ก็คือค่าน้ำตาลมัน ก็สูงน่ะค่ะ แล้วก็ค่า เอ่อ ไขมันก็สูงค่ะ ก็คือเป็น 2 ตัวที่ค่อนข้าง สูงเลยอะค่ะ คือน้ำตาลในเลือดเนี่ย คุณหมอบอกว่า คือถ้าสูงกว่าเนี้ย เขาจะตัดให้เป็นเบาหวานแล้วนะ แต่ว่าตอนเนี้ย ก็คือถ้าคุมอาหารได้อะ ก็คือ เขาก็คือยังให้เราประคับประคองไปก่อน เนี้ยล่ะค่ะ ส่วนคอเลสเทอรอลเนี่ยก็สูงมากเลยค่ะ ก็คือตอนนี้เราต้องเริ่มกินยาคอเลสเทอรอลแล้ว แต่ทีเนี้ยอะค่ะ
อืม ๆ ครับ อืม ครับผม
คุณหมอเนี่ยก็แนะนำว่า นอกจากที่ค่าเลือดสูงเนี่ย ก็คือถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ มันก็จะส่งผลต่อร่างกายเราในเรื่องอื่น ๆ ต่อไปอีก ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ไขมันสูงอะค่ะ มันก็จะ อาจจะทำให้เราเป็นโรคหัวใจได้ ด้วย แล้วก็อาจจะเป็นพวกโรคหลอดเลือดในสมอง อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ พวกที่เป็นแบบอัมพาต อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ หรือว่าเป็นแบบ เป็นแบบหัวใจวาย เฉียบพลัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือหมอก็เลยแนะนำว่า
ได้เลยครับ ครับผม อืม อือฮึ
อาหารที่กินเนี่ย ก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ เลยนะคะ ก็คือ เราเนี่ย ชอบกินของทอดมาก ๆ ชอบกินเบเกอรีมาก ๆ แล้วก็
ครับผม อืม
อาหารพวกนี้ล่ะค่ะ ที่ เป็นสิ่งที่จะทำให้ไขมันเนี่ยมันเยอะ แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเราอะ ทำอาหารไม่เป็นอะค่ะ ทำอาหารไม่เป็นเลย คือ เราทำอาหารเองไม่ได้เลยอะค่ะ ก็คือ ใช่ ก็คือค่อน- ค่อนข้างที่จะไม่มีสกิลทางด้านนี้เลย แล้วเราก็เลยต้องพึ่งพาการออกไปซื้อข้างนอก
ครับผม โอเคเลยครับ อือ ๆ
ตลอด ซึ่งอาหารที่จะไปซื้อข้างนอกเนี่ยค่ะ คือจะไปบอกเขาว่า กะเพราไม่ใส่น้ำมัน หรือว่า
อืม ๆ ครับผม
จะไปเอาไก่นึ่งแทนไก่ทอด อะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะ อันเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า มันเป็นปัญหาของเรามาก ๆ ในตอนเนี้ย คือจริง ๆ แล้วเราอะ ก็คืออยากจะลดของทอดให้ได้จริง ๆ นะคะ แต่ว่าอาหาร ข้างนอกอะ มันน้อยมากเลยที่จะไม่ใช่ของทอดอะค่ะ อันนี้เราก็เลยรู้สึกว่า อืม เราควรที่จะเริ่ม ทำยังไงดีอะคะ?
อืม ครับ ผม โอเคเลยครับ ก่อนอื่นนะครับ ก็เห็นอกเห็นใจนะครับ แต่ว่าขอชื่นชมก่อนนะครับว่า คุณเนี่ยได้ไปหาหมอ แล้วก็ตรวจร่างกาย เพื่อที่จะ โอเค ดูค่าน้ำตาลอะไรต่าง ๆ ใช่ไหมครับ ดูค่าเลือดต่าง ๆ อันนี้ผมชื่นชมนะครับ ว่าอันนี้เก่งมาก ๆ เลยที่ อ่า อย่างน้อยเรานะครับ อ่า ดูแลตัวเอง แล้วก็เราเป็นห่วงเป็นใยเรื่องสุขภาพของตัวเอง เพราะฉะนั้นนะครับ คน คนส่วนอย่างนี่ เขาก็อาจจะไม่ได้ไปตรวจร่างกาย เขาก็อาจจะไม่รู้โรค หรือว่า โอเค อาจจะไม่ได้รู้ค่าน้ำตาล อะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งโอเค คุณรู้มาก่อน ก็สามารถที่จะแก้ได้นะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับ ผมอยากจะสอบถามก่อนนะครับว่า โอเค เราปกติเวลาที่เรากินแบบวันต่อวันเนี่ย ที่กินเป็นมื้ออะครับ เรากินเป็นยังไงบ้างอะครับ? โอเค เช่น นะครับ มื้อ มื้อไหนเนี่ย เราชอบกินเยอะที่สุดเหรอครับ หรือว่าเราชอบกินอะไรบ้างเหรอครับ? อืม
อ๋อ จะต้องเล่าให้ฟังเลยค่ะว่า ของเราอะค่ะ หลัก ๆ เลยมื้อเช้านะคะ เมื่อก่อนเนี้ยอะค่ะ เราจะกินโจ๊กกับนม ก็คือเป็นนมช็อกโกแลตค่ะ อันนี้คือเราชอบกินมาก ๆ เป็นมื้อเช้า ซึ่งจริง ๆ แล้วอะค่ะ คือหมอบอกว่า อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผิดมาก ๆ เลย เพราะว่ามันเป็นตัวกระตุ้นน้ำตาลในเลือดของเราให้มันสูงขึ้นตั้งแต่เช้าเลย อะไรอย่างนี้อะค่ะ อันเนี้ยคือเราก็พยายามจะปรับอยู่นะคะ แต่เราก็ยังไม่รู้ว่า ถ้าไม่กินโจ๊ก แล้วเราควรจะกินอะไรในมื้อเช้า ส่วนมื้อกลางวันน่ะค่ะ เราก็จะกินอาหารตามสั่งเลยค่ะ เพราะว่ามันง่าย เราก็แค่สั่งให้เขามาส่ง แล้วส่วนมาก เราก็จะกินเป็นกะเพราหมูกรอบไข่เจียว ซึ่งเรากินกะเพราหมูกรอบไข่เจียวเนี่ยบ่อยมาก หรือถ้าไม่ใช่กะเพราหมูกรอบ หมูกรอบ หมูกรอบไข่เจียว ก็จะเป็นกะเพรากุ้งไข่เจียว กะเพราปลาหมึกไข่เจียว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่ง เราเป็นคนชอบกินอาหารทะเลด้วย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พอตอนเย็นเนี่ย จะเป็นมื้ออาหารที่เราค่อนข้างจะกินหนักสุดเลยอะค่ะ เพราะว่าเราเหนื่อยจากการทำงานมาก ๆ เราก็เลยจะ
อ๋อ อือ ๆ อืม ครับผม อ๋อ ครับผม อ๋อ โอเคเลยครับ
กินแบบจัดเต็มเลยค่ะ เพื่อที่จะให้ตอนกลางคืนเราไม่หิว ดังนั้นแล้วมื้อ มื้อเย็นเนี่ยค่ะ บางทีก็จะเป็นบุฟเฟต์ไปเลย หรือบางทีก็จะเป็นหมูกระทะ หรือบางทีก็จะเป็น ใช่ พิซซา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะไปจบที่มือสุดท้ายเนี่ยอะค่ะ เยอะสุดเลยอะค่ะ
ครับผม อือ ๆ อืม โอเคเลยครับ อันนี้เนี่ย ผม โอเค วิเคราะห์จากมื้อนะครับ ก็คือมื้อเย็นเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักมาก เพราะว่า โอเคเป็นมื้อที่มีทั้งบุฟเฟต์และก็จะกินอาหารประเภทอาหารจังก์ฟูด หรือว่าอาหารขยะ ใช่ไหม? ครับ ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ย เอ่อ ปกติเนี่ยกินได้ แล้วก็ไม่ผิด แต่ว่าเราควรที่จะจำกัดปริมาณนะครับใน ในการกินนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย อันดับแรกที่ผมจะแนะนำนะครับ ก็คือ โอเค ปกติเราก็สั่งอาหารตามสั่ง ใช่ไหมครับ? ผมมองว่า เราอะสามารถที่จะสั่งนะครับ ให้ โอเค พ่อค้าแม่ค้าเนี่ย ไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้ ที่จริงก็ใช้น้ำผัดเอาก็ได้ แต่ว่าคุณ คุณ คุณรู้สึกเป็นห่วงไงว่า เอ๊ะ! เราจะสามารถที่จะให้ ให้เขาทำแบบนั้นได้ไหม? นะครับ เพราะว่า <breath> บางทีเขาก็อาจจะไม่ทำให้ ใช่ไหมครับ? เราเนี่ยลองหาร้านที่อาจจะเป็นร้านโปรดของเราก็ได้ครับ แล้วก็เราก็ขอให้เขาเนี่ย ผัดด้วยน้ำเปล่าก็ได้นะครับ เพื่อไม่ ไม่ให้เราไปกินน้ำมันซึ่ง อ่า จะเป็นไขมันที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับต่อร่างกายนะครับ โอเค นอก นอกจาก โอเค ตัว ช ใช้นะครับ น้ำในการผัดแล้ว เราลองเลือกโปรตีนที่อาจจะเป็นเนื้อโปรตีนขาว ๆ หน่อยนะครับ อย่างเช่น เป็นไก่เป็นปลานะครับ เพราะว่า โอเค จะไม่มีนะครับไขมันแทรก อะไรพวกนี้ อย่างเช่น เป็นอกไก่นะครับ หรือว่าเป็นปลาแบบปลาดอลลี่ก็ได้นะครับ ซึ่ง โอเค อาจจะให้โปรตีนค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็ไขมันเนี่ย เอ่อ แทบจะไม่มีเลยหรือว่ามีน้อยมาก ๆ นะครับ โอเค แต่ว่า เอ่อ บางทีเนี่ยเขาก็อาจจะผัดแห้ง ใช่ไหมครับ? ซึ่งเราก็ อ่า เน้นให้กับเขาเลยนะครับว่า อ่า พยายามที่จะผัดให้มันอย่างน้อยเนี่ย อ่า ไม่สุกจนเกินไปนะครับ ขอ ขอแบบไม่แห้ง อะไรพวกนี้ ก็สามารถที่จะขอเขาได้นะครับ แล้วก็เขาก็จะผัดให้เรานะครับ เพราะว่าเราเนี่ยทำอาหารไม่เป็น ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพึ่งพอแขนมะ พ่อค้าแม่ค้าครับ ซึ่งผม ผมมองว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับ แล้วก็ส่วนเรื่องมื้อเนี่ย ผมว่ามื้อ มื้อเช้าเนี่ยอย่างการกินโจ๊กแล้วก็การกิน เอ่อ นมช็อคโกแลตเนี่ย ผมว่าเรา เราลองเปลี่ยนจากนมช็อกโกแลต กลายเป็นน้ำเปล่าก็ได้ครับ คือเรา เราอาจจะ อะ ลอง ลองแบบ อ่า นมช็อกโกแลต อะ ครึ่ง แบบว่าอาจ อาจจะไม่ต้องกินหมดกล่องก็ได้ อะ ครึ่งกล่องก็ได้ เพราะว่า อ่า เราพยายามที่จะไม่หักดิบ ใช่ไหมครับ? อ่า กินครึ่งกล่องพอแล้วก็ โอเค เราก็ค่อยมาเก็บ กินวัน วันพรุ่งนี้เช้าก็ได้ อะไรพวกนี้ แล้วเราก็ดื่ม ดื่มน้ำเปล่าแทนนะครับ แต่ว่าเราสามารถกินโจ๊กได้ปกตินะ นะครับ แล้วก็กินโจ๊กใส่ไข่ได้ปกติ อ่า ผมมองอย่างงี้ อันนี้ผมขอถามหน่อยได้ไหมครับ? ว่า ถ้า ถ้า-ถ้าเราไม่กินบุฟเฟต์หรือว่าเราจำกัดบุ บุฟเฟต์ไปเลยนะครับ อย่างเช่น เราอาจจะกินเป็นชาบูแทนปิ้งย่าง แล้วก็เราก็อาจจะเลือกเนื้อไก่แทนพวกเนื้อ หรือว่า อ่า หมู อะไรพวกนี้เนี่ย อันนี้เราทำได้ไหมครับ หรือว่าเรา ทำไม่ได้เลย ต้องกินจริง ๆ?
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่เลยค่ะ ค่ะ ค่ะ อะ ค่ะ อ๋อ อันนี้ก็ จริง ๆ แล้ว มันก็น่า น่าจะทำได้นะคะ แต่ว่าปกติเนี่ย เราก็ไม่ค่อยกินไก่เลยอะค่ะ เพราะว่า เออ เรารู้สึกเหมือนแบบไก่มันดูแห้ง ๆ <chuckles> มันก็เลยมีความรู้สึกว่า เออ ถ้าเกิดเราเลือกได้ เราก็เลือกหมูดีกว่า ยิ่งเวลาแบบ ยิ่งเวลาไปร้านที่มันเป็นบุฟเฟต์อะนะคะ เราก็จะมีความรู้สึกว่า เออ ไหน ๆ เราก็เสียเงินเป็นบุฟเฟต์แล้ว เราก็เลือกเนื้อไปเลย ก็เลยจะทำให้เราอะ กินเนื้อเสียส่วนใหญ่ แต่ว่าเดี๋ยวเรา ก็อาจจะต้องเริ่มจากการที่เราต้องเปลี่ยนจากปิ้งย่าง เนี่ยค่ะ เปลี่ยนเป็นชาบูก็น่าจะดีตามที่คุณแนะนำมา
อือ ๆ ๆ ใช่ จริง ครับผม อืม ชาบู ลองดูนะครับ อัน อันนี้ผมขอเสริมได้ไหมครับ โอเค ถ้าเราชอบหมูมากกว่า อา งั้นเรากินหมูก็ได้ครับ หรือเรากินเนื้อ เนื้อก็ได้ ถ้า ถ้าเรากินได้นะครับ แต่ แต่ว่าลดข้าว ลดแป้ง นะครับ ก็สมมุติ มันมีพวกเกี๊ยวซ่า อะไรพวกนี้ ใช่ไหม เราลดพวกเกี๊ยวซ่าหน่อย อะไรพวกนี้ แล้วเราลดข้าวหน่อย ข้าวสวย ข้าวกระเทียมอะไรพวกนี้ เราลดหน่อย เราไปกินแบบเนื้อให้แบบ เต็ม ๆ เลย อะ เนื้อปลาก็ได้นะครับ อะ กุ้งก็ได้ถึง โอเคคอเลสเทอรอลจะสูงแต่ว่า อา วันนั้นก็ถือว่าเป็นวันมื้อโกง ก็แล้วกันนะครับ ถ้าเป็นวันที่ อะ เน้นบุฟเฟต์ก็ อะ เป็นมื้อโกงก็ได้ แต่ว่าเราก็ยังจะควบคุมปริมาณของ เอ่อ ตัวแป้งอยู่นะครับ ก็คือ พยายามอย่าไปกินเยอะ แล้วก็เวลาเราจะดื่มน้ำอัดลมควบคู่กันไปด้วยนะครับ สมมุติเราดื่มน้ำอัดลมนะ เราก็พยายามกินแบบ Zero หรือว่าเอาน้ำตาล 0% นะครับ อา ให้ ให้มันแบบว่า อา ไม่ทำให้อยากอาหารไปมากกว่านี้ครับ อา เรา เรา เราลองดูนะครับ ผมเป็นกำลังใจให้ แบบ แบบนี้เนี่ยพอ พอที่จะสามารถที่จะทำได้ไหมครับ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ได้ ค่ะ เอ่อ อันนี้ตามคำแนะนำนี้ เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปลองดูก่อนนะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วอะ เราก็ไม่ได้ชอบกินชาบูขนาดนั้นอะค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำตามคำแนะนำดูนะคะ อย่างเช่น การที่ให้เราเปลี่ยนจากการดื่มน้ำอัดลม เป็น เป็นน้ำแบบ 0% น้ำตาล 0% แทน อันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอะค่ะ เพราะว่าน่าจะทำให้ค่าน้ำตาลเนี่ย มันลดลงเนาะ
อ้อ อือ เออ ใช่ หรือว่า อือฮึ อือ ๆ ๆ ใช่ครับ ถูกต้องเลย หรือว่า อ อาจจะเป็นโซดาก็ได้ แบบโซดาเปล่า ๆ อะครับ ก็ ก็ทางที่ ที่ทางร้านมีก็สามารถที่จะดื่มได้นะครับ อัน อันนี้ผมขอถามหน่อยว่า ถ้าเราไม่ชอบ เอ่อ ชาบู อะไรพวกนี้เนี่ย เรา เราชอบเป็นแบบไหนเหรอครับ เราชอบปิ้งย่างเหรอ? <chuckles>
อืม ใช่ ปกติอะชอบปิ้งย่าง แล้วก็ชอบกินพิซซาค่ะ แล้วก็เบอร์เกอร์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> แต่ละอย่างมัน ๆ ทั้งนั้นเลย <chuckles>
อ๋อ ครับผม อ๋อ มัน ๆ เลย จิ จริง ที่จริงก็กินได้ แต่ว่าเราควรที่จะลดปริมาณมันหน่อย เพราะว่า โอเค พิซซ่ามันเป็นแป้งเนาะ แล้วก็ เอ่อ ปิ้ง ปิ้งย่างเนี่ย มันก็อาจจะมี อะ ของที่อาจจะ อ่า โดนความร้อน ที่อาจจะเกิดความไหม้เกรียม อะไรพวกนี้อะครับ ก็อันนี้เป็น เป็นห่วงนิดหน่อย แต่ว่าที่จริงก็กินได้ แต่ในปริมาณที่น้อยนะครับ ถ้า ถ้าเราไม่ชอบชาบูเลย เราก็ เหมือน เหมือนที่ผมบอกก็กินหมูได้ แต่ลดแป้งหน่อยนะครับ แล้วระวังเรื่อง อ่า เอ่อ พวกเขม่า อะไรพวกนี้ หรือว่าเป็นพวก อ่า เป็น เป็นพวกกลิ่นไหม้ ๆ อะครับ อะไรพวกนี้ ต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง ผมเป็นกำลังใจให้นะครับ
อืม ได้ค่ะ ได้ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ ยังไงต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากเลยนะคะ เดี๋ยวยังไง เดี๋ยวเราจะลองไปทำตามที่แนะนำมานะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ
ครับผม นะครับ สวัสดีครับ
ค่ะ